vấn đề mình cũng hơi, a, à, lăn tăn một xíu ấy đó là ngày trước á, hồi cấp ờ, hồi cấp 2 mình có một nhóm bạn rất là thân luôn. Cái hồi mà tụi mình còn đi học ấy, ngay cả khi bọn mình còn học đại học á, thì bọn mình vẫn giữ cái liên hệ gần như là mỗi ngày luôn, có cái chuyện gì buồn vui ở lớp á, hay là chuyện gì, à, kiểu, cà muốn kể các bạn đấy là mình sẽ đều kể đều nhắn tin này, đều kể chuyện và lúc đó thì cái tần suất bọn mình gặp nhau nó khá là nhiều, có khi 1-2 tuần lại gặp nhau 1 lần luôn á. Nhưng mà từ khi mà, à, đi làm đến giờ ấy, thì cái thời gian rảnh rỗi nó không còn nhiều, mà mỗi đứa một hướng thôi, nên là cái việc mà bọn mình gặp nhau nó rất là khó luôn. Nhiều lúc ấy, muốn nhắn tin nói chuyện với nhau lại chả có cái chủ đề chung gì cả, thường chủ đề chung nhất là chỉ xoay quanh cái việc là ở lớp có đứa nào, à, lấy chồng này, đứa nào kết hôn thôi. Ừ, thỉnh thoảng lại mới gửi cho nhau một cái tin như vậy thôi, chứ còn nếu mà để cái việc gặp nhau ấy thì nó còn ít hơn nữa, có khi phải cả năm chúng mình mới gặp nhau 1 lần ấy, mà ngày xưa cực kỳ là thân thiết luôn. Nên là bọn mình cũng đang mình cũng đang cảm thấy rằng là mình cũng rất là yêu quý các bạn đấy, và rất là trân trọng cái mối quan hệ này luôn á. Nên là mình cũng muốn làm sao để có thể duy trì là cái việc mà liên hệ với các bạn đấy được lâu hơn này, và cũng như là chúng mình vẫn có thể giữ được cái tình bạn đẹp như thế này, thì bạn có thể là giúp mình đưa ra cái lời khuyên được không?
Sao vậy? Ừm, sao vậy bạn? Ờ, hay vậy! À, mình hiểu. À, hiểu nha. À, OK, OK, mình hiểu. Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm mình hiểu cái cảm giác này của bạn nha. Giống như á là, ờ, trước đó là dù rất là thân luôn nhưng mà sau khi mà đi làm á, mỗi người một cuộc sống thì thành ra là nó không còn một cái điểm chung nữa, dẫn đến cái việc là, kiểu như, lâu lắm luôn rồi mới không gặp nhau thì bây giờ là bạn muốn, kiểu như là, ờ, vẫn giữ được liên kết với cái người đó, đúng hông bạn? Ờ, mình hiểu cái tình hình này nha, nhưng mà để, kiểu như là, trước khi mà để, gọi là, cho bạn những cái lời khuyên á thì mình nghĩ là mình sẽ hỏi bạn một số câu ha. Thì á nha, ờ, có một cái thay đổi nào làm bạn, kiểu như là, khó khăn khi mà bạn, kiểu, giữ liên lạc với cái, ơ, người bản thân của bạn hông?
Ừm, ừm. Vì Ừm. Mình nghĩ rằng là cái việc khó khăn là có thể là do cái, à, công việc của bọn mình hơi bận rộn với nhau ấy. Nên là nhiều lúc ấy, mình nhắn tin từ sáng đi, có khi buổi tối bạn ấy mới rảnh, bạn ấy vào bạn ấy có thể đọc được, với cả bạn đấy, ơ, nhắn tin lại với mình. Còn đặc biệt là cái việc mà gặp nhau nó cũng khó luôn nha, ấy tại vì là bạn ấy thì làm bận hơn mình, mình thì làm từ thứ Hai đến thứ Sáu thôi, nhưng mà bạn đấy làm có khi là, à, cả thứ Bảy nữa. Mà bạn ấy còn làm bên sự kiện truyền thông ấy, nên là nhiều lúc nha, có khi Chủ nhật, thứ Bảy, càng cuối tuần bạn ấy càng phải chạy sự kiện ấy. Nên là, ưm, ưm bọn mình, kiểu, chả có thời gian để gặp nhau luôn nha. Mình thì rảnh cuối tuần nên là hay muốn hẹn vào cuối tuần để gặp mặt, còn bạn ấy thì cuối tuần mới là cái lúc mà bạn đấy rất là bận ấy, thế là bọn mình chả xếp được thời gian chung để mà gặp nhau nữa luôn á.
À, vậy hả? Ừm, mình hiểu. À! Ừm. À, mình hiểu nha, giống như á, là bây giờ đi làm nè, mỗi người nó sẽ có một cái khoảng thời gian khác nhau, thì bạn thì làm về thành hành chính, đúng hông? Là sẽ, kiểu như, làm từ thứ Hai tới thứ Sáu, còn người bạn của bạn á, thì thiên về, kiểu, social và bên tổ chức sự kiện hơn nên thành ra là cái ngày như là thứ Bảy, Chủ nhật thì là cái ngày, gọi là, hái ra tiền, đúng hông? Nên thành ra là hai bạn thì sẽ, kiểu, bị trái ngay như vậy với nhau thành ra là rất là khó, gọi là, gặp nhau, ờ, mình hiểu cái tình trạng này của các bạn nha. Thì á nha, ngoài cái việc, gọi là, ờm, như là, kiểu, như là ừm, nhưng mà bắc bây giờ các bạn còn có thường xuyên, gọi là, tương tác trên mạng xã hội hông? Hay là, kiểu như là, do là lâu quá rồi bạn không nhắn tin với người bạn đó nên thành ra là bạn cũng, kiểu như là, ngại không nhắn luôn?
Đúng rồi. Đấy. Đó. Ừm. Ừm. À, nếu mà nhắn tin thì đúng là bọn mình, đấy, cứ khi nào có chuyện chung thì mới nhắn thôi, chứ còn cái việc mà tương tác trên mạng xã hội thì thực ra bạn đấy cũng không hay đăng quá là nhiều, nên là mình cũng, ơ, không không thể vào tương tác nhiều được ấy. Còn, à, ờ, cái việc mà nhắn tin ấy, đấy, đúng mình nói là bọn mình cũng bị một là cái thời gian nhắn của mình với bạn ấy bị lệch nhau này, ví dụ như là lúc mà bạn đấy trả lời lại mình thì mình lại đi ngủ mất rồi, thế là cũng không thể nào mà nói chuyện liên tù tì, tù tì, à, kiểu, buôn dưa lê, bán dưa chuột được. À, mà mình chỉ, à, ví dụ bạn đấy nhắn buổi tối đi, thì có khi sáng hôm sau mình mới lại rep lại được nên là cái cuộc nói chuyện nó cứ bị giật cục, giật cục ấy, nó không thể nào liền mạch, ờ, nói chuyện vui vẻ được như ngày xưa mà lúc mà bọn mình còn cũng có nhiều thời gian, thì có khi lúc đấy là dành cho kiểu, cái cuộc nhắn tin là nó cứ liên tục, liên tục mấy tiếng một cũng được luôn á.
Ừm ha. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, mình hiểu nha. Giống như là bây giờ là mỗi người mỗi thời gian mà, thành ra là cái lúc mà bạn ngủ á thì người đó làm, những cái lúc bạn làm thì người đó ngủ. Thành thành ra, kiểu như, cái kỉ khi mà nhắn tin á, thì nó, kiểu, ơ, phải là khí khi nào mà hai bạn thật sự rảnh á mới nhắn tin, nhưng mà lúc đó thì mình lại hết chuyện để nói rồi, hoặc là mình bị tụt mood rồi, hông có nhắn tin nữa, đúng hông? Thì, ờ, thiệt sự là mình thấy cái tình trạng này á nha, nó bây giờ á, người trẻ người ta gặp rất là nhiều, hông phải là một mình bạn gặp đâu, nên bạn đừng có quá lo lắng về cái vấn đề này nha. Nhưng mà á nha, mình hổng biết á là, ưm, bạn dành thời gian bao nhiêu mà để kiểu như là, dành để nhắn tin cho bạn đó ha? Kiểu như là, bạn có một cái gì thời gian cố định hông, hay là, kiểu như là, lần khi nào rảnh bạn mới nhắn? Và, kiểu như là, ngoài cái kiểu như là, thường á nha, là mấy mà là mấy bạn có thường, gọi là, hay rủ rủ nhau đi chơi hông?
Đó, chuẩn luôn. Đúng rồi. Ngày xưa thì tụi mình rất là hay rủ nhau đi chơi luôn, nhưng mà bây giờ đó, bọn mình không có cái thời gian chung để đi chơi, nên là rất là ít khi có thể hẹn được nhau đi chơi luôn. Còn cái việc mà nhắn tin ấy, thì đúng là tụi mình cứ khi nào, ừ, mình rảnh thì mình nhắn cho bạn đấy, còn khi nào bạn ấy rảnh thì bạn ấy nhắn cho mình thôi. Chứ còn đúng là nghe bạn nói mới thấy là bọn mình cũng không có cái khung thời gian nào, gọi là, mình, à, chốt với nhau, hay là mình, à, bàn trước với nhau cái khung thời gian để có thể nhắn tin ấy. Chứ còn mình cứ, kiểu, khi nào mà rảnh thì nhắn thôi, chứ còn bình thường thì cũng không có cái khung thời gian nào để có thể nhắn liên tục, liên tục cả.
Ồ, kiểu như, rất là bận rộn ha. Nhưng mà hổng biết á, là, kiểu như, là bây giờ là, hai người bị lệch, kiểu như là, cái lịch trình như vậy, cũng như cái thời gian á, thì bạn hổng biết á, là kiểu như là, trong cái mối quan hệ đó, nó có cái một cái bất trắc nào xảy ra hông bạn? Ví dụ như là, ừ, một trong hai bạn sẽ cảm thấy như là cái người kia người ta không còn kết nối với mình á, thì hông biết là bạn có đang có cảm giác giống vậy hông?
À, cái đấy thì, cũng may là bọn mình không cảm nhận được, nó không cảm thấy thế đâu, tại bọn mình cũng thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi, và rất là hiểu cái tính cách của nhau rồi. Ngày xưa mình còn hay sang nhà bạn ấy chơi suốt cơ, cho nên là, ừm, những cái tính cách của bạn đấy, hay là tính cách của mình ấy, thì bạn ấy đều đều, à, biết hết rồi, nên là bọn mình sẽ không bao giờ là giận dỗi nhau vô cớ vì cái việc mà, ờ, không duy trì cái, a, kết nối đâu, bọn mình cũng đều hiểu là tại vì là do công việc thôi. Chứ còn, à, khi mà bọn mình gặp được nhau nha, những lúc cái lúc bọn mình gặp được nhau thì bọn mình lại nói chuyện như, kiểu, ừ, chưa hề có cuộc chia ly luôn á. À, thực ra là, cũng không hẳn là do mối quan hệ của bọn mình, mà mình nghĩ là chủ yếu là do công việc bận rộn á.
Ờ, mình hiểu nha. Thiệt sự rất là mình cảm thấy rất là bạn rất là may mắn luôn, vì cả hai đều thấu hiểu cho nhau về cái vấn đề là, ừ, bây giờ là mỗi người đều có một cái lịch trình riêng mà. Thì thành ra là mỗi người cũng có một cuộc cuộc sống nữa, thiệt, nhưng mà bây giờ, cả hai bạn đều, kiểu như là, chấp nhận được cái chuyện đó, cũng như là thấu hiểu được cho nhau, là cái này là cái tín hiệu rất là đáng mừng luôn á. Tại đôi khi là có rất là nhiều cái mối quan hệ, kiểu, có nhiều người thì nó lại, ờ, không được như vậy á bạn. Thì ban đầu tiên là mình, kiểu, chúc mừng bạn, cũng như là chúc mừng cái mối quan hệ của bạn nha. Thì á nha, là, ừm, mình sẽ có một cái số lời khuyên, thì hy vọng là cái lời khuyên của mình á có thể là giúp ích được cho cái vấn đề của bạn ha. Thì á, thì thiệt sự á, là, ừm, khi mà bạn hẹn đi chơi á, mình nói trong cái vấn đề hẹn đi chơi nha, thì khi mà hẹn á, thì đừng có hẹn, kiểu như là, cho sang mồm nữa, ví dụ như là, bạn đừng có hẹn là, ờ, khi nào mình rảnh, mình đi chơi, thiệt sự là không bao giờ có thời gian rảnh đâu. Thí dụ bạn bạn phải, kiểu như là, hỏi cái người người bạn của bạn coi là, ừ, hôm nay nè, ờ, có rảnh hay không? Hoặc là trong cái tuần này đó, cái người bạn có rảnh ngày nào hay không? Và chắc chắn là các bạn phải, gọi là, có một cái kế hoạch cụ thể cho cái ngày đó luôn. Chứ thiệt sự là đôi khi mình cứ hay, kiểu, ờ, khi nào rảnh rồi đi chơi, thiệt sự là, kiểu, nếu mà, kiểu, có một cái khoảng thời gian nó bị mơ hồ như vậy á, thì các bạn á sẽ, kiểu, rất là khó được sắp xếp được cái thời gian cụ thể cho nhau nè. Quan trọng hơn á, là mình còn hông biết được là, ừ, cái ngày hôm đó mình làm cái gì nữa, dẫn đến cái việc là các bạn rất là, ờ, không dành ra được cái thời gian để các bạn dành cho nhau luôn á. Thì hổng biết là bạn có sử dụng cái cách này chưa ha?
Hoan nghênh. Đúng rồi ha. Ừ, đúng rồi ha. Thường là nếu mà hẹn, cứ hẹn là khi nào rảnh, thì mình mới gặp nà nà khi nào rảnh mình gặp nhau nha, thì đúng là cái việc mà khi nào rảnh ấy, thì chẳng biết là khi nào cả. Nên là nếu mà mình hẹn nhau, ờ, có đúng giờ giấc này, ví dụ nà cuối tuần này thứ Bảy thứ Bảy tuần này mình gặp nhau đi, mình, à, đi chơi với nhau đi, hay là đi cà phê, đi quán này quán kia, càng chi tiết càng tốt, thì như vậy là nó sẽ dễ dàng để bọn mình có thể, à, sắp xếp được một cái lịch để gặp nhau này. Còn nếu như hôm đấy mà ai có bận ấy, thì cũng sẽ là nói luôn, chứ còn nếu mà hôm nào gặp nhau đi, thì đúng là nó sẽ rất là khó để xác định được là hôm nào, vào cái hôm nào đấy ấy. Mình có thấy đúng là cái lúc nào bọn mình hẹn nhau hôm nào gặp nhau đi á, chắc cái hôm nào chắc phải cả năm luôn đấy, chưa thấy chưa thấy cái hôm đấy đến luôn á. Còn cái việc nếu mà mình, ờ, hẹn là thứ Bảy tuần này gặp đi, thì nếu mà thứ Bảy bạn hôm đấy bạn ấy bận, thì bạn ấy sẽ nói nà: "Hôm đấy mình bận rồi, ờ, mình có thể hẹn hôm khác được không?" Còn nếu mà hôm đấy mình rảnh ấy, thì là, à, bọn mình sẽ chốt được cái lịch với nhau rất là nhanh luôn á.
Đúng, mình đó. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi đó bạn. Kiểu như là khi mà bạn cho cả hai cũng có một cái lịch trình cụ thể á, thì tụi mình sẽ sắp xếp được cái thời gian đó linh hoạt hơn cũng như là cái lúc đó là mình sẽ dành trọn cái thời gian dành cho nhau luôn, chứ không có bị, kiểu như, bị lập cà lập cập là, ừ, ừ, đang đang đi chơi đi ha, lại có một cái chuyện gì đó là mình phải kiểu: "Ờ, thôi bây giờ mình phải đi về, mình làm việc đây." Cái kiểu như vậy thì nó sẽ bị dễ bị tụt mood á, bạn. Và quan trọng hơn á nha, thì thiệt sự á nha, là khi mà thân nhau rồi á, là mình hông có phải, kiểu như là, ừ, ngày nào cũng nhắn tin hay là, kiểu, phải gọi là có mặt ngay. Tại bây giờ là mình đang lớn mà, mình, kiểu, đã trưởng thành rồi, thì thành ra á, là cái thời gian của mình nó không còn dừng lại ở cái việc gọi là bạn bè nữa. Nó phải kiểu như là, ờ, gia đình rồi mối quan hệ, rồi công việc này nọ. Thì thành ra á nha, bây giờ các bạn nhắn tin á, thì hồi nãy mình có nghe bạn bảo là, ờ, bây giờ rất là lâu để mà, ờ, gọi là, trao đổi với nhau, đúng hông? Thì bây giờ thí dụ nha, ừm, ừm, khi mà bạn có một cái câu chuyện nào đó gấp gấp, hoặc là bạn kiểu như là, ờ, muốn, ờ, nói nói chuyện liền với bạn của bạn á, bạn thử, kiểu như là, nhắn trước 1 tin. Thí dụ bạn đó không trả lời liền thì bạn có thể, gọi là, nhá máy, gọi nhá máy thử coi là cái bạn đó người ta có thực sự là rảnh hay không. Nếu mà người đó người ta đang rảnh đi ha, người ta cũng sẽ gọi lại, thì lúc đó bạn cứ bạn kể cái câu chuyện của bạn ra một cách ngắn gọn. Hoặc là kiểu như là, ừ, nếu mà người ta có nhiều thời nhiều thời gian hơn á, thì các bạn gọi là, bắt đầu buôn dưa lê. Chứ, kiểu như, khi nà tại vì khi mà bạn, kiểu, không vô cái chủ đề chính đi ha, hoặc là bạn, ờ, cứ nghĩ là "Ờ, thôi chừng nào đợi người ta rảnh đi người ta gọi." Thì thiệt sự là không thể nào có cái thời gian rảnh luôn á bạn. Thì bây giờ bạn phải, ừ, chủ động hơn, ờ, kiểu như là, chủ động kết nối l lại với nhau á bạn. Thì bạn thấy cái cách này thế nào ha?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, ừm, đúng rồi ha! Đúng là nghe bạn nói mình mới để ý là đúng là mình cũng chưa bao giờ, à, chủ động gọi hẳn bạn đấy luôn, thường là mình chỉ chủ động đến cái mức là nhắn tin thôi, chứ còn gọi điện thì cũng chưa có đấy nha. Nên là mình sẽ thử cái cách này xem thế nào. Cứ thấy lúc nào mà bạn đến, a có thể trả lời mình này, thì mình có thể bốc máy lên mình gọi điện luôn. Lỡ lúc ấy bạn ấy rảnh thì mình có thể nói chuyện với nhau, còn nếu như bạn ấy bận thì mình có thể là ngay lúc đấy mình hẹn được một cái lịch khác luôn. Chứ còn không để đợi cái lúc bạn ấy, a, trả lời tin nhắn rất là lâu rồi, thì mới hẹn được cái lịch nữa thì nó rất là tốn thời gian. Đúng là khi mà gọi điện ấy thì mọi thứ nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều đấy.
Ờ, thiệt sự á nha là á, sau khi mà các bạn mà, kiểu như là, có một cái buổi hẹn nào cụ thể rồi á, và đi chơi chung với nhau á, thì cái trong cái buổi đi chơi đó thì các bạn nên tập trung cho nhau nhiều hơn. Cũng như là, ờ, nên, kiểu như là, thực sự, gọi là, bỏ điện thoại xuống và chia sẻ những cái câu chuyện cuộc sống của các bạn. Thì dù á nha là, ơ, các bạn dù là có gặp nhau ít đi chăng nữa nhưng mà cái buổi gặp mặt nào nó cũng chất lượng hết, thì á nha thì, kiểu như, sẽ đem lại cho nhau một cái, gọi là có nhiều kỷ niệm hơn. Thì sau này á, có một cái, ưm, <tsk> ngày nào đó hoặc là có một một cái buổi gặp khác đi chẳng hạn, thì các bạn đều có những cái kỷ niệm từ những cái buổi kia đi chơi trước. Thì sau đó thì cái, kiểu như là, cái mối quan hệ của bạn nó cũng ngày càng gắn kết hơn á.
Ừm. Đúng rồi ha. Ừm, đúng là bọn mình nhiều lúc đi chơi vẫn còn, à, nghịch điện thoại này xong các thứ, nên là cái thời gian bọn mình dành cho no là chưa được chất lượng lắm ấy, đúng là nghe cái lời khuyên này của bạn mình thấy mới ngộ ra nhiều ha. Cái việc mà mình đi chơi mà mình cứ nghịch điện thoại là sẽ cái cuộc nói chuyện nó sẽ không được sâu này, và mình cũng sẽ không thể nói chuyện được với nhau nhiều thời gian được. Mà có khi hai đứa cứ nghịch điện thoại thì, ờ, coi như là chả đi chơi với nhau được nữa rồi. Ừm, thì mình thấy rằng là cái lời khuyên này nó cũng rất là hay luôn á, mình sẽ phải bảo với bạn mình là hai đứa nếu mà đã đi chơi là phải tập trung vào cái cuộc trò chuyện với nhau nha. Và cái, a, hôm nay thì mình rất là vui được nghe cái lời khuyên của bạn, để làm sao mình có thể giữ liên lạc với cả cái đứa bạn thân của mình này, và cũng như là, à, mình có thể, à, tiếp tục, à, duy trì được cái mối quan hệ tốt đẹp này trong tương lai, thì mình càng cảm ơn cái lời khuyên của bạn rất là nhiều nha.
Ừm, thiệt sự là hy vọng những lời khuyên của mình có thể, gọi là, giúp ích bạn, có thể là, gọi là, duy trì cái mối quan hệ này tiếp tục nha, chào bạn.